والله هو الموضوع كان من فترة طويلة يعني الحقيقة. أنا كنت متعلّم م من البداية خالص يعني أنا كنت متعلّم مونتاج الفيديوهات والجرافيك والكلام دوّة. آه، وخ وخَدت وكنت واخِد عنه خلفِيَّة كويسة جدًا يعني. فالحقيقة أنا قُلت ليه: "ما ما افِيدش الناس؟" بدام أنا اتعلَّمت الموضوع دوّة، ليه ما ما ما يعني ما اتنقّلش خِبرتي و و والخلفِيَّة الكويسة اللي عندي لي وافِيد بيها الناس. آه، فبدَأت إمم.
إمم. واو حلو أوي. صح. مؤ تعرِضها للناس. حلوة أوي. آآ، طب أنت أنتَ يعني ال لحظة، يعني أنتَ دلوقتي أساسًا كان عندك مُيول من زمان إن أنتَ تحِب إن أنتَ تعمل مونتاج وإن أنتَ تعمل edit للفيديوهات والكلام ده. آآ، يعني هل ده كان نابِع من صغرك والّا ده حاجة أنتَ كنت اتعلَّمتها قبل كده، ف فأنتَ حبّيت إن هي ت إن أنتَ تنشُرها بشكل أفضل؟
لأ ده شَغَف من صغري، وأنا باحِب موضوع المونتاج والفيديوهات ده من زمان يعني، وأنا في المجال الحقيقة. فجيت وصَلت في فترة كده إن أنا لقِيت نفسي إن أنا وصَلت لمرحلة كويسة في موضوع المونتاج وتعديل الصور والفيديوهات والكلام دوّة، فقُلت: "إيه المشكلة يعني اما اعلّم غيري وينُوبني ثواب؟" وحتى كنت فاتِح حتى قناة على الYouTube، كنت عامِل عليها دُرُوس مَجَّانية كده من باب إن يعني ما كنتش حتى باكسَب منها فلوس يعني في البداية. م كنت عاملها من باب إن هي حاجة ك كصدَقة جارِية ليّ، آه، آه، تعليمية، وكحاجة ببلاش يعني، من غير ما حد ياخُد لغاية ما اكَسَب منها فلوس يعني.
إمم. جميل أوي. اهم. صح. آه، يعن عالمية، واو، حلو أوي. جميل جميل، حلو أوي. طيب ماشي، يعني ده كان واضح إن هو كان شَغَف قديم عندك، أنتَ قَدَرت إن أنتَ تاخُد أول خطوة في إن أنتَ تحقِّقه ك ك ك كهِواية، أو ك كشُغل ك ك ص صُنع مُحتوى تكسَب منه ماديًا، و وإن في نفس الوقت إن أنتَ تمارِس آآ، يعني شَغَفك الأساسي يعني.
إيه أ